Kak, aku lagi galau banget nih, soalnya kan iya pasangan aku, eee, apa namanya, memutuskan buat suami aku tuh pindah, eee, apa, kerja gitu kan ke kota lain. Jadi kita, eee, LDM-an gitu kan, dan ini tuh baru pertama kali gitu Kak. Eee, sebenernya kita nggak mau ya LDM-an, tapi karena situasi yang memaksa, eee, suami aku buat LDM gitu kan, eee, pergi ke kota lain. Karena di kota aku tuh, eee, potensi buat apa ya, gajinya tuh nggak nggak sebesar itu gitu kan. Sedangkan kebutuhan semakin tinggi dan kita juga ada, eee, apa ya namanya, utang yang harus dilunasi gitu kan. Dan ini tuh yang bikin aku kayak galau gitu kan, karena kebiasa, kita tuh apa-apa selalu bareng gitu kan Kak, eee, dari kita bangun tidur sampai itu tuh selalu, eee, bareng gitu kan. Karena awalnya kita buka usaha bareng kan Kak, jadinya nggak pernah jauh-jauh. Nah ini tuh baru pertama kali gitu kan, dan aku tuh agak kesulitan tuh Kak, eee, apa ya namanya, mengikuti ritme kerja dia gitu, antara ritme kerja dan komunikasi gitu. Kadang kita jadi salah paham gitu kan Kak. Jadi, e menurut, e kalau boleh minta sarannya gimana ya Kak? Biar, eee, apa ya, kita sama-sama saling pengertian gitu kan, aku dan dia gitu kan. Terkadang aku juga tersulut emosi nih kalau misalnya dia, eee, slow response gitu kan. Padahal dia itu sedang kerja gitu loh Kak.
Wah, kenapa tuh? Hmm. Oke. Oh, iya, ya. Hmm. Oh, iya, paham, paham. Mmm, oke, oke. Oke. Hmm, hmm, nah iya, terima kasih banyak nih sebelumnya sudah mau cerita nih ke aku mengenai permasalahan antara kalian, yang di mana pasangan kamu ini sendiri ingin, ya istilahnya apa ya, eee, memperbaiki status keuangan dulu ya, karena memang banyak sekali hal yang harus dibayar. Nah, tapi kamu sendiri juga atau kalian sendiri juga sebenarnya tidak mau pada awalnya. Cuman, memang karena potensi apa ya, gaji di kota kamu yang sekarang ini kurang bagus, jadi ya terpaksa gitu ya. Maksudnya, eee, merantau gitu untuk pasangan kamu sendiri dan kamunya sendiri juga, ya terpaksa harus hubungan jarak jauh. Nah, kira-kira yang pengen aku tanya-tanya dulu nih sebelum kasih saran, kamu sendiri, eee, apakah kepindahan dia ini atau mungkin, eee, merantau dia ini bersifat berapa lama sih kira-kira? Apakah sampai lebih dari 3 tahun gitu?
Betul, betul. Iya, bener. Betul. Eee, sebenernya ya, Kak, kita udah kayak sebelum pasti sebelum, eee, memutuskan buat LDM gitu kan, kita ada obrolan dulu kan, gitu kan, "Eee, ini, eee, gimana mau berapa lama?" Gitu kan. Karena aku tuh nggak bisa, Kak, kalau misalnya, eee, jauh-jauh lama-lama gitu kan dari dia gitu kan. Eee, takutlah, Kak, gitu kan. Nah, terus, eee, kita udah komitin kalau ini c ininya cuman batu loncatan, meskipun meskipun, eee, kita belum pasti gitu, Kak, mau berapa lama gitu kan, Kak. Tadinya kita cuman mau, "Ya udah, eee, ngumpulin modal dulu," gitu kan buat kita usaha bareng lagi. Tapi dipikir-pikir gitu kan, eee, ngelihat situasi sekarang gitu kan, kebutuhan yang semakin tinggi kemudian ada cicilan, ada hutang yang harus dilunasi kayaknya itu tuh akan berlangsung lama juga gitu kan, eee, buat, eee, apa ya namanya settle lagi gitu, Kak. Apalagi targetnya sih biar hutang terlunasi gitu kan, biar cicilannya nggak ada gitu kan. Sehingga pas pulang tuh tenang gitu, Kak, buat ngebangun usahanya.
Mmm. Iya. Mmm. Oh, iya iya iya, paham. Oke oke, iya iya. Oke, aku paham dan mungkin yang pengen aku tanya selanjutnya nih, kayak kira-kira komunikasi kamu ini bersama pasangan kamu ini, eee, kayak gimana ya? Kayak apakah, eee, setiap pagi, siang, sore, malam atau mungkin, eee, sudah kamu atur atau mungkin belum kamu atur nih?
Nah itu Kak yang jadi masalah. Eee, sebenarnya udah j apa ya namanya ini tuh, eee, masalah yang, apa namanya, yang benar-benar pelik gitu ya Kak di hubungan LDM ini, karena aku belum tahu ritmenya kayak gimana, gitu kan. Jadi, eee, kadang-kadang komunikasinya tuh dia slow respond banget. Mungkin karena kerjaan dia yang padat di sana, gitu kan Kak, jadi ketika akunya lagi butuh gitu ya, aku kan bisa cerita sama dia, gitu kan. Ketika aku butuh lagi butuh cerita ya dianya enggak ada, slow respond. Kadang-kadang, eee, aku, eee, misalnya chat siang dia, eee, ba balas sekadarnya, "Bentar ya aku masih lagi kerja," nanti dia chat lagi malem, gitu kan. Terus aku sampai nungguin kan dia chat malem, gitu kan. Nah, kadang-kadang ketika ati eee, aku balas lagi dia tuh udah enggak balas lagi, gitu. Eee, terus subuhnya dia balas, "Maaf ya aku tiduran," gitu jadi aku ngerasa, semakin jauh gitu kan s eee, apa udah mah jarak kita gitu, jauh gitu kan, udah gitu komunikasinya juga menurut aku, eee, jauh juga. Itu sih Kak yang paling kadang bikin salah paham juga sih Kak. Padahal, sebenarnya dia kerja ya Kak, aku tahu gitu kan. Cuman ya itu Kak, mungkin karena akunya belum terbiasa.
Hmm. Ya. Iya. Oh, iya iya. Hmm. Iya iya. Oke. Heeh heeh. Iya sih aku paham kayak istilahnya memang pengennya tuh, eee, komunikasinya berjalan terus-menerus ya. Cuman ya, waktu gitu ya permasalahan mengenai waktunya yang dimana dianya sibuk, kamunya mungkin lagi enggak sibuk atau lagi ya pengen cerita tapi timing-nya atau waktunya lagi enggak pas sih. Oke, oke, aku paham. Dan mungkin eee, saran yang pertama yang bisa aku berikan sih kayak gini ya, kayak eee, sebelumnya kamu lebih sering chat enggak?
Benar. Iya, betul. Eee, iya, aku yang paling sering chat dan aku ngerasa kok aku ya yang apa ya namanya yang eee, terus-terusan kayak membangun hubungan ini kok dia enggak gitu Kak, ada pikiran-pikiran kayak gitu sih Kak gitu, negatif banget. Mmm.
Mhm. Oke, oke. Oke, nah, iya, iya. Nah mungkin mulai ya entah kapan kamu mau mulai, tapi untuk saran aku pertama adalah membuat ritual harian dulu yang sederhana, yang tetap menghubungkan gitu kan. Karena kan tadi kamu bilang ya, eee, kamu chat kan istilahnya kan message kata-kata gitu kan. Nah nah, walaupun beda kota, kalian nih bisa kok buat rutinitas kecil yang bisa dijalankan gitu setiap hari. Misalnya kayak pertama yang paling utama voice note sih, voice note pagi itu kayak mungkin eee, pasangan kamu kayak cerita atau kamu sendiri juga cerita. Misalnya kayak aku hari ini pengen ngapain aja sih dan se dan mungkin eee, kamu sambil cerita juga nih mengenai pengalaman-pengalaman kamu apa yang kamu eee, jalani selama sehari sebelumnya dan apa yang pengen kamu jalani sehari ini gitu kan. Kemudian kalau memang se apa, sempat, nah mungkin kalau memang sempet ya, eee, bisa nih video call singkat kayak ya seenggaknya nggak lama-lama banget lah. 10 sampai 30 menit. Kalau memang sempat ya, itu opsional. Nah mungkin bisa nih sambil kirim foto juga nih mengenai aktivitas sehari-hari gitu kan. Kamu ajak juga pasangan kamu untuk mau aktif melakukan seperti ini. Setidaknya kirim foto, kan itu bukan suatu hal yang sulit ya. Istilahnya bisa nih sambil bales kamu kirim foto sehari-hari agar tetap merasa dekat gitu. Ritual kecil yang konsisten kaya gini bisa nih menjaga rasa kebersamaan meski jaraknya itu memisahkan gitu sih. Nah menurut kamu gimana?
Iya. Betul betul. Oke. Oh iya. Bener bener bener. Iya, betul. Iya bener, bener sih. I iya bener sih. Aku nggak kepikiran ya Kak, eee, apa namanya, eee, membuat ritme seperti itu ya Kak, ritual harian gitu. Bikin voice note itu kan kalau voice note kayaknya lebih ringan ya Kak dibandingkan dengan nulis gitu kan. Kalau voice note kayak kita ngobrol aja ya Kak. Iya bener sih kayaknya
Mhm. Iya. Mhm, dan jauh lebih kelihatan emosinya gitu.
Iya betul, betul sih. Iya bener. Kalau misalnya di, eee, apa namanya, eee, chat itu kan kita nggak tahu ya Kak dia itu sebenernya lagi gimana sih Kak ekspresinya gitu ya Kak.
Betul, memang, karena chat it kata-kata kan tulisan gitu, istilahnya tidak mempunyai emosi ya. Kita yang menggambarkannya sendiri, tapi kan takut salah, gitu kan. Jadi lebih enak itu menggunakan voice note gitu, Kak.
Mmm. Iya. Tapi mungkin ini juga nanti aku coba ya, Kak, ini benar sih, benar banget. Tapi mungkin ini harus kedua belah pihak ya Kak yang, apa ya, berkontribusinya gitu kan, tidak bisa, eee, aku aja, gitu kan ya, Kak.
Betul. Betul banget. Jadi memang antara kamu dan pasangan kamu memang harus melakukan atau ya ber apa ya, berbicara dulu mengenai hal ini. Kemudian kalau memang sudah fiks nih, pasti oke lah, suami kamu pasti mau lah, istilahnya kan enggak mau kan komunikasi terputus, ya istilahnya seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya memang sudah di fiks-kan nih, udah oke, udah tadi udah klir, mungkin saran aku ke-2 kayak bisa nih, sambil dibahas juga ekspektasi dan kebutuhan masing-masing kalian, gitu. Misalnya kan ya, istilahnya pindah pindah tempat kan, maksudnya pindah kerja gini, pasangan kamu pindah kerja, bisa kayak ya memperlihatkan kayak perbedaan pola hidup, gitu, jadwal dan kebutuhan. Nah, tadi kan sudah kamu ceritakan juga kan, istilahnya pasangan kamu ini, eee, su super sibuk, mungkin ya, karena memang pekerjaan dia. Jadi kadang, pas kamu bales, dia, eee, belum bisa bales, pas kamu pas dia udah bisa bales, kamu yang mungkin ketiduran atau mungkin ya, seperti itu kan. Mhm, perbedaan waktu rasanya. Nah, mungkin, bisa nih kamu bicarakan secara terbuka mengenai seberapa sering sih kita pengen komunikasi, kamunya dengan pasangan kamu. Kemudian, eee, mungkin kayak kamu harus mendiskusikan juga kayak bagaimana nih, cara memberi dukungan jika salah satu sedang stres atau sibuk, kayak pengennya apa, pengennya, eee, kalau misalnya kamu lagi sibuk, pengennya di-support pakai apa, gitu kan. Biar jadi kayak dua-duanya itu pengertian, gitu loh. Kalian dan pas a kamu, eee, bi dan pasangan kamu bisa saling mengerti bahwa, ya istilahnya, m eee, subo pasangan kamu ini pengen cari uang dan mungkin bisa nih, kamu kayak diskusikan mengenai apa nih yang pengen diomongin, s e bukan diomongin sih, apa yang pengen di-support kalau memang kamu lagi sibuk, gitu. Gimana, tuh?
Iya iya, benar. Iya. Iya, ben Iya, betul sih. Iya, benar sih. Benar sih Kak, aku sebelumnya memang belum pernah kayak, apa ya, komunikasi secara dalem ya, Kak, mengenai ini aku lebih kayak, eee, apa, memberikan kode-kode gitu Kak, ke suami, gitu kan. Dan mungkin itu kayaknya dia juga enggak ngerti ya, Kak, apa yang aku pengen, gitu kan. Aku menangkapnya ketika dia seperti itu malah kayak, "wah, banyak pikiran negatif" gitu kan. Dan malah jadi, e emosi, gitu Kak, yang yang apa ya, yang aku dapatkan gitu, eh, buka yang dia dapatkan dari aku, gitu Kak. Karena aku ketika, wah, dia telat bales atau maksudnya dia tidak memvalidasi emosi aku, gitu kan, eee, atau memvalidasi stres aku, dianya yang kayak, eee, akunya yang kayak, eee, apa namanya, marah-marah, gitu, Kak. Benar banget sih, nanti mungkin aku akan coba ya, Kak, komunikasi sama, u gitu.
Hmm. Oh, iya. Betul. Mhm. Iya, bisa bisa bisa bisa. Nah, mungkin ya saran terakhir dari aku deh, ya mungkin kamu dan pasangan kamu bisa nih menjaga rutinitas pribadi masing-masing. Karena kan saat yang LDM ini ya, penting untuk tetap punya hidup yang penuh, istilahnya penuh, ya secara masing-masing, gitu kan. Misalnya kamu juga bisa nih, sambil dukung pasangan bisa sambil mendukung, dukung pasangan untuk menjaga atau menata rutinitas kerja barunya, gitu kan. Istilahnya walaupun dia sibuk, kamu tetap dengan keadaan positif dan tetap support. Kemudian juga kamu paham bahwa dia ini me ingin mengatur keuangan dengan lebih stabil dan kamu harus support juga itu kan istilahnya, jauhkanlah pikiran-pikiran negatif itu dan kemudian, ya istilahnya, kalian harus menjaga keseimbangan istirahat, hobi dan sosial kalian masing-masing. Jadi istilahnya, eee, walaupun dia sibuk, dia juga pasti akan menjaga rutinitasnya dan kamu juga pada saat kamu memang ingin melakukan sesuatu atau mungkin melakukan hobi kamu, kamu pasti, eee, kamu bisa melakukannya juga. Jadi istilahnya saling menjaga diri masing-masing juga sih, seperti itu.
Ya. Benar sih, eee, aku yang harus sekarang lakuin tuh benar saling dukung, Kak. <chuckles> Ya ampun, Kak, makasih banget, ya. Aku merasa lebih baik nih udah cerita sama Kakak, pikiran-pikiran negatif, aku tuh jadi hilang. Nanti aku cerita lagi ya, Kak, kalau aku merasakan hal yang sama.
Betul. Oke, boleh lagi, semoga saran dan masukan aku bisa bermanfaat ya. Terima kasih juga dan sampai jumpa.